ถ้าสมมติว่าเราเป็น level แรก ๆ อะค่ะ มันจะ ก้าวกระโดดได้ง่ายมาก เพราะว่า มันอีกหลาย level อะค่ะ ใช่ ค่ะ ก็เลย
ครับ อืม ครับผม เข้าใจครับ ครับผม t ของผมจะมีปัญหาเรื่อง เรื่องการฟังครับผม ที่ ที่สุุดเลย ก็คือเรื่องการฟัง ทุกวันนี้ก็พยายามดูหนังดู อะไร ที่แบบว่า ผมก็ยังฟังไม่ทันสักทีหนึ่ง ฟังไม่ออกสักทีหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็หวังว่าสักวันหนึ่ง เมื่อเราแบบว่าทำซ้ำไปเรื่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะเข้าหัว บ้าง อะไรอย่างงี้ครับผม เพราะว่าจริง ๆ ที่เป็นปัญหาที่สุดเลย ก็คือฟังเขาไม่รู้เรื่องครับผม พอฟังเขาไม่รู้เรื่องแล้ว มันก็จบ ใช่ไหมครับ แบบ แบบมัน มันจบทุกอย่างเลย อะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะว่าจริง ๆ มีโอกาสช่วงเด็ก ๆ ช่วงประมาณมัธยม มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับ อ่า คนต่างชาติ อะไรอย่างงี้ครับผม แล้วก็ได้พูดคุย อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ อ่า พูดคุยได้ครับผม แต่ว่าฟังเขาไม่รู้เรื่อง <chuckles> ก็คือ อา ครับ
อืม อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อือ ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ? อืม ค่ะ อ๋อ เดี๋ยวนะคะ แล้วฟัง ฟังไม่รู้เรื่อง แล้วพูดคุยยังไงอะคะ?

อ่า ผมก็พูดไปแบบว่า คือผมอะคิดว่าเขาพูดมา เป็น เป็นแบบนี้ คือเราเข้าใจไปอีกทางหนึ่ง แล้วเราก็เลยตอบเขาไปในทางที่เราเข้าใจ แต่ว่า จริง ๆ แล้วเขาถามอีกอย่างหนึ่ง อะไรเงี้ยครับผม โดยที่เขาก็คือทำหน้างง ๆ อะไรอย่างงี้ครับ อืม เราก็พูดไปแบบว่ามั่นใจมากเลย อะไรอย่างเงี้ย ครับผม โดยที่เราก็ไม่รู้ว่า อ๋อ เขาก็แบบ อืม เขาก็ เขา เขาก็แบบว่า ก็ไม่ ไม่อยากทำให้เราเขิน อะไรอย่างเงี้ยครับผม อืม ประมาณนั้นครับ ทีนี้ด้วยความที่พอดีว่า เขาเป็นเพื่อนของแม่ แล้วเนี่ยเขาต้องมาอยู่ที่บ้านกับผม 2 คน ทีนี้เนี่ย ก็เลยแบบว่ามีโอกาสได้คุยกันเยอะขึ้น ทีเนี้ย เขาก็ไปบอกคุณแม่ว่า ผมน่ะพูดได้นะ แต่ว่าฟังเขาไม่รู้เรื่องเลย <chuckles> อะไรแบบนี้ครับผม ก็ อ่า ก็ถือ โด โดย จนถึงทุกวันเนี้ย ก็ยังฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันครับผม ครับ
เออ ค่ะ อา อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม อา อ๋อ แล้ว แล้วอย่างงี้ เคยแบบว่าไปสอบภาษาอังกฤษบ้างไหมคะ? แบบว่าเป็น IELTS เป็นอะไรเงี้ยค่ะ ที่แบบว่าเขาทดสอบฟังพูดอ่านเขียนเลย อย่างเงี้ยค่ะ มีบ้างไหมคะ?
อ๋อ ครับ อือ ยังไม่ ไม่มีโอกาสเลยครับผม ครับ เพราะว่า แต่ว่าก็ ก็เริ่มมีฝึกแบบว่าเตรียมตัวที่จะไปสอบเหมือนกัน แต่ว่าด้วยความที่มันก็มีค่าใช้จ่ายเนาะ เราก็ แบบว่า อยากจะเตรียมตัวให้ดีก่อนไปสอบ อะไรอย่างงี้ครับผม ก็เนี่ยแหละครับ พาร์ต ของการฟังเนี่ย ต้องมาก ๆ เลย
อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ เข้าใจเลยค่ะ ก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่า อยากจะพัฒนานะคะ ในอนาคต
ครับ ใช่ ๆ ครับผม ถูกต้องเลยครับ ก็อย่างเช่น ถ้าสมมุติว่า เราขอให้เขาพูดช้าลงเนี่ย อา อย่างเงี้ย ผมอาจจะพอฟังได้ ถู ๆ ไถ ๆ ไปได้ แต่ว่าถ้าเป็นระดับที่แบบว่า อ่า เนทิฟ เขา เขาพูดกันเลย อย่างเงี้ย เหมือนเอาแค่ใน ในภาพยนตร์ ในหนัง อะไรอย่างเงี้ย ผมก็ฟังแทบจะไม่รู้เรื่องแล้ว อะไรแบบเนี้ยครับผม อืม
ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ ก็ต้อง น่าจะต้องได้ IELTS แบบ เยอะนะคะ อย่างงั้นอะ อาจจะได้สัก แปด หรืออะไรอย่างเงี้ย มันเต็ม 9 ค่ะ
ออกเลย อ๋อ เหรอครับ? แต่ว่า แต่ว่าเราฟังไม่รู้เรื่องเลย นะ <chuckles> เออ ครับผม
ก็ ค่ะ อ๋อ คือ อ่า คือส่วนตัวอะก็ได้ประมาณ 6 ค่ะ ก็รู้เรื่องบ้าง แต่ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้อะค่ะ ใช่ ค่ะ ก็
อืม ครับ อืม ครับผม ยังไงก็ขอให้พัฒนาต่อไปนะครับผม ครับ วันนี้ดีมาก ๆ เลยที่ได้มาพูดคุยกัน อา ใช่ไหมครับ?
อา ได้ ๆ ค่ะ ค่ะ ก็ถือว่า อืม ก็ถือว่าเห็นตัวเองในอีก 10 ปีข้างหน้านะคะว่า แบบอยากที่จะเป็นยังไงบ้างนะคะ
อ้อ ครับผม ใช่ครับ ยินดีมาก ๆ เลยนะครับ ไว้มีโอกาสพูดคุยกันใหม่นะครับ
ค่ะ โอเคค่ะ สวัสดีค่ะ
ครับผม สวัสดีครับ

ได้ครับ ยังไงเอาใจช่วยนะครับ ผมคิดว่ายังไงต้องทำได้อยู่แล้วนะครับผม ก็ขอให้ในอนาคตเนี่ย ได้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้นะครับผม
อืม ค่ะ อืม ได้ ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ แล้วใน อย่างของคุณคิดว่ามีสิ่งไหนคะที่ตอนเนี้ยค่ะ คุณคิดว่ายังทำได้ไม่ดี แล้วก็ อยาก อยากที่จะพัฒนาขึ้นน่ะค่ะ ในอนาคตไหมคะ?
อืม ครับ ครับ อืม มีครับผม ของผมเนี่ยก็เป็นเรื่องของการบริหารการเงินครับ เพราะว่าช่วงนี้ เนี่ย ผมก็ค่อนข้างที่จะประสบปัญหาครับผม เรื่องการเงิน การเงินนี่ อ่า ซบเซา <chuckles> เป็นอย่างมากครับผม ก็ อ่า ผมคิดว่ามาจากการที่เราเนี่ย เคยตัวกับการใช้จ่ายโดยที่ไม่คิดหน้าคิดหลังครับผม ก็ด้วยความที่เติบโตขึ้นมาอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย อะไรอย่างเงี้ยครับผม แล้วก็ใช้เงินตอบสนองกับสิ่งที่เราไม่เคยได้ตอนเด็ก ๆ <chuckles> อะไรแบบเนี้ยครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็หมดเงินไปค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันทำให้ อ่า ผมคิดว่า อ่า เราเนี่ยต้องคอยจัดการเกี่ยวกับการเงินเนี่ยให้ดีกว่านี้ อะไรอย่างเงี้ยครับผม อืม
อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ถามนิดหนึ่งค่ะ วัยรุ่นตอนปลายนี่คือ คืออายุช่วงประมาณเท่าไรอะคะ?
ครับ